नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और मैं तो ये मानता हूँ हाँ बताइए।
अच्छा लगता है, है ना? हुँ, हुँ। तो जी, जी। हाँ और जैसे कि हमारे आस-पास भी बहुत ऐसे अवसर हो जाते हैं कभी-कभी कि हमारे आसपास ही पता चलता है कि कहीं, कुछ खुदाई हो रहा था, घर बन रहा था और वहाँ से हमारी कुछ संस्कृति धरोहर मिल जाती है तो और मजा आता है। जी, हाँ।
हाँ। जी। सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बात बोली है कि हर जगह पर कुछ न कुछ धरोहर रखी हुई है और अगर वो आपको नज़रों से दिख जाती तो बहुत बढ़िया चीज़ है और अगर आप कहीं पे भी यात्रा कर रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल ये मानते हैं कि आप वहाँ पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ की संस्कृति को देखिए, उन चीज़ों को समझेंगे तो आपको एक, अपनी एक नई सोच में भी आएगा और आपकी जो एक उनको लोगों को एक सोचने का तरीका होता है, आप उनको भी समझ पाएँगे कि कैसे वो लोग रह रहे हैं, तो बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि अगर आप कभी भी यात्रा कर रहे हैं, तो आपको उस जगह की स्थानीय संस्कृति को बिल्कुल अनुभव करना चाहिए क्योंकि अगर आप वहाँ गए, आप सिर्फ़ घूमे और चले आए तो मुझे नहीं लगता है कि आप उनसे थोड़ा-सा जुड़ पाएँगे। अभी हाल ही में मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले शायद जनवरी के समय में मैं अ, कसौली गया हुआ था हिमाचल में, तो मैं तो पहली बार घूमा था, मैंने देखा जब उनकी संस्कृतियाँ, उनकी चीज़ों को
हुँ। हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। हुँ। हुँ।
तो बड़ा अच्छा लगा कि बताइए पहाड़ों में जाकर इतने ऊपर, उन्होंने इतनी सुंदर-सुंदर चीजें बना रखी हैं, उन्होंने लिख रखा है कि कृपया कचरा मत फैलाइए। आप आइए घूमने के लिए बिल्कुल जाइए तो मुझे लगता है कि, सिर्फ़ घूमना ही नहीं आपका एक होना चाहिए, आपको उनसे भी सीखना चाहिए कि सोचिए वो इतने ऊपर रहते हैं। वो बहुत पहले तो मैंने देखा कि खाना नहीं लोग वहाँ बर्बाद करते ये ये जो सब चीज़ें होती हैं, लोगों से बात करने का ढँग बड़ा अच्छे से है, ये जो संस्कृतियाँ होती हैं, घूमने के साथ-साथ आपको इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए और हाँ, जैसे कि आपने बताया, कि जो धरोहर होती हैं उनको भी आपको एक नज़र देखना चाहिए और उनको भी ये समझना चाहिए कि वो भी कहाँ पर कैसे आई हैं वहाँ पर।
अरे वाह! हुँ। जी, जी, जी। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ।